Здравствуйте.
Туть Здравствуйте, да. А, вы знаете, вот думаю, оформлять ли меня кредитную карту или нет. И вот решил спросить совета, а не ловушка ли это? Не попаду ли я в какие-то, да, глубокие долги?
Да. <chuckles> Ага. Ну Если там, конечно, не процент, э, под 99 %- думаю, можно Вроде нет? Берите. <chuckles> С сразу всё, что можете, а, <clears throat> яхту, какой-нибудь, а, там, не знаю, остров, и всё. М, да. <chuckles>
Вроде нет. <chuckles> Ну, яхту вряд ли дадут. Видимо, они все зависят от зарплат, которые мы там получаем, и А у вас вот вы брали когда-нибудь кредит? У вас был такой опыт?
<laughs> Ну, это да. А, я мог брать в кредит что-то. Да, бывало такое, на самом деле. Мгм.
Ага. А, ну, то есть, могли, но не брали?
М, брал, брал, получается, знаете, когда там, м, каждый, да, брал, получается.
Ага. Э, и как, тяжело было выплачивать, вот, по вашему?
Но он беспроцентный был, знаете, поэтому Да, это в рассрочку, поэтому, как говорится, здесь это не не особо тяжело. Но знаете, в общем, мне кажется, что, а, это, ну, такая иллюзия свободных денег, по крайней мере.
А, это как рассрочка. Мгм. Иллюзия. Мгм.
Вот.
Ну, в да, отчасти так и есть. Но если, например, говорить, там, про ипотеку вот, я тоже там о ней задумываюсь. Казалось бы, ну, окей, можно собирать там деньги и где-то там, к 60-ти, там, к 50-ти может и купить, пожить в ней пару лет и, там, отдать богу душу, не, да, <laughs> и как бы и всё. И что? Вот, ну, хорошо, мечтал ты там о своем жилье. И ипотека-то, вроде как, э, ну, м, выход из ситуации, да, как бы. Многие ее берут, м, э, и живут и радуются, а там уже как что будет, собственно.
Мгм. Да. <laughs> Это да. Мгм. Не говорите. Не говори, ну, э, и при этом для многих людей это возможность, да, временно взять деньги в долг, а, но и при этом, знаете, мне кажется, многие воспринимают к как а, м, дополнительный какой-то доход, да. То есть: "Возьму, ничего не случится". Да, то есть. И многие, ну, попадают в какой-то, я бы сказал, капкан для себя.
Мгм. Да. А, ага. Я понял. Ага, да, я понял, да.
Вот. М.
Ну, там капкан Ну да, бывает, вы знаете, у меня был 1 такой знакомый
Ага.
А, он мне рассказывал, как он съездил в Париж. Париж, отель Ritz, там чё-то туда-сюда, красота, рестораны, Мишлен. Я думаю: "Tак, подожди, ты простой учитель, там, из Подмосковья". Я такой задался вопросом: "A где же ты ты так, на репетиторстве что ли заработал, или ты там пошел в в кредит?" Он говорит: "Я взял кредит". Я говорю: "В смысле кредит? На путешествие <chuckles> кредит?" Он такой: "Да, мне хотелось".
М-да. <laughs> Ну. Мгм. Интересно. Ой, это вообще. Н ну, знаете, я не против. Я не против, чтобы люди наслаждались своей жизнью. Я считаю, что вообще великолепно, но это, скорее, что-то такое, мимолетное, потому что
Мгм. Мгм.
понятно же, что ты попутешествуешь, а потом те придется у какую-то часть своей жизни, да, то есть прям так отрабатывать. Хотя вот, э, м, у меня скорее вопрос. Как вы думаете, вот проценты, вот какой процент на самом деле приемлем <chuckles> для вас, к примеру?
Ну да. Да, да, прилично. Э Ну Ну если вот сам смотреть про ипотеку, да, ты понимаешь, что вот, например, здесь, в Европе там ты ты берёшь кредит, ты, м, в конце оплатишь где-то, наверно, полторы стоимости квартиры. Да, а, м, как бы, ну, наверно наверно, это нормально. Если сравнить там, допустим, там с Россией или, там, Беларусь, там другие страны, да, там, а, постсоветского пространства, там ты оплачиваешь чуть ли не 3 или 4 стоимости квартиры в итоге, да.
Ну да, ага. Да я и такие цены видел, слушайте.
Не.
Там где-то 25 %, вы представляете? Это, <chuckles> это, <chuckles> это у меня вопросов даже нет. Мгм.
Мгм. <grunts> Да-да-да, и такое вот тоже, да, было. И, конечно, это, м, какая-то страшная история. Вот здесь, там, в Европе, где я живу, там пред банк предлагает, например, э, первые 5 лет только 1%
М. Ага.
а потом 3 точка, э, нет 2,84.
Пожалуйста. Мгм. Круто вообще.
И это вообще такая сказка. Как бы, да, я такой думаю, эм, надо бежать, надо брать, таких процентов больше в жизни может и не будет.
Мгм, э, вот Тоже хороший этот момент, наверное, то, что нам-то если сравнивать, да, но как говорится нам есть с чем сравнивать, поэтому для нас это что-то, ну, и как бы н низкое. Считаю, что в принципе, да, то есть, э, это, м, ну, хороший получается стандарт, но всё равно, всё равно, да, то есть, э, но люди должны понимать свои возможности.
Мгм. Ну да. Да-да. Они должны, конечно, да.
Мгм. Вот и отталкиваться от этого.
Нет, должны понимать. Да, и хорошо, если, э, знаете, нету, у как бы паразитов, там, вот этих компаний, микрокредитов там, и так далее, которые, д да, ну, как бы делают на тебе деньги, из-за твоего там несчастья, или из-за того, что тебе срочно нужна какая-то сумма, да. Э, другая проблема, я знаю людей, которые там берут, э, ну чтоб поиграть в казино, там это ещё одна проблема, лудомания, <chuckles> что как бы, да, с с страшно.
Ой, это вообще ужас. Мгм. Это ага. Ну вот я, знаете, а, в ну понимаю, что это очень, как бы, тяжелый момент, да, то есть, э, ну с деньгами вообще, э, я не знаю, кому доверять. <chuckles> Си себе вот, э, нь мы как бы считаем, что это да, то есть мы контролируем ситуацию, но ск зачастую это скорее всего переходит в какую-то з ну зависимость. Да, ведь это нужно себе еще определять, что ты, м, как говорится, можешь податься чему-то.
Мгм. Эм. Понимаю, к чему вопрос. Мгм. Мгм. Э, ну, наверно, да. Ну да, согласен. В общем, я вот за такие вот, как бы, к там понятные, как бы, кредиты в плане жилья. А, это, наверное, допустимо, многие там этим пользуются. А там когда люди берут на путешествие там, ну вы говорите, что да, жить там надо. Ну н н-да, наверно, но как бы, м, не загонять себя потом в рабство на несколько лет из-за одной такой поездки там, да, и
Мгм. М, да. А в как ты потом жить-то будешь, после такого?
Как У да-да-да. Или как вот люди там б брали кредиты на айфоны, тоже была история, м, э, на новые особенно, когда они вот там вот вот должны выйти, а у тебя предзаказ тебе жизненно важно показать, что у тебя последняя модель, и тоже берут кредиты. <tsk> Э, это странно, да.
Мгм. Я я тоже знаете много таких людей встречал, э, которые, ну, т не знаю, вот тоже, э, в телефоны, там, как говорится, б брали, да, и тому подобное, в кредит. И я вот, скорее всего, смотрю и думаю, а насколько вот эта необходимость вообще была, знаете, брать, э, там этот телефон в кредит? То есть, ну, ф просто.
М. Да, да, да, понимаю. Да, потом же исчезает вот этот вот ажиотаж, да.
Мгм.
И потом люди включают голову и понимают, что да в принципе, телефон как телефон, <chuckles> и пользуются им как обычно, да.
М, для кого-то это, да, то есть. Мгм.
А, а у вас есть такие вот друзья, которые пользуются часто кредитами?
Ну так ф в в есть, знаете, а была знакомая скорее на на данный момент, да которая, ну, вот она брала вот каждый раз, то есть то тут возьмет. Она и в принципе переезжала из-за этого, мне кажется, очень часто. Да, то есть, э, знаете, происходили потом проблемы даже с коллекторами.
Мгм. А, была, ага. А. Да, из-за этого? Ух ты! Ух ты, с коллекторами.
Вот как, до до чего у неё плохо всё было. То, что она, ну, у неё на самом деле уже какая-то зависимость выработалась. То есть она считала, что это нормально, да, то есть, всё время брать кредит. Мгм. К сожалению, да.
Мгм. А, есть, да, есть и такие люди. Мгм. Да, получается, да, представляю, да. Э. Максимально там з на на все бумаги, возможно, люди берут и вот, чтоб почувствовать какую-то мимолётную, мимолётную вот эту вот идею, что ты богат, можешь позволить себе многое.
Ну. Мгм. Абсолютно. М-да. Ну и ещё понимаете, да, там с с коллекторами нхэ как приходится, да, то есть эти люди не церемонятся.
Мгм. Но, мне кажется, <grunts> коллекторы- это чисто такая русская история. Нет? Или вот за границей тоже есть?
В вам, ну, как бы, так и есть, да, поэтому оттудова и моя. Хотя, хотя не знаю, если честно. Я в разных странах по-разному слышал. Знаете, там вот бы свои эти, есть такие же люди, которые тоже, как говорится, приходят там, а, и деньги. Да, то есть.
Ага. Да-да-да, я понял.
Мгм.
Ну и что что? Я думал, это, мне кажется, это должно быть как-то там через суд, через какие-то органы, там, полицию, а не просто какая-то частная организация, которая будет выбивать тебе дверь, а потом и зубы. Да, наверное, т
Поэтому. Ну, э. Это да, конечно, хм.
Но как вы считаете, кредиты вообще должны остаться вот, э, в жизни человека <chuckles> или
М. Ам, м, с умом. Найти, м, у у в хороших руках, мне кажется, это великолепный, это да, то есть, э, вариант. Инструмент, да. Там, знаете, не рассматривать, э, кредитную карту, э, ну вообще, как бы кредит, как деньги на жизни, а как инстру вот инструмент, да, там на экстренные ситуации. Там следить за сроками или изучать условия очень важно, да? И вовремя всё оплачивать. Вот, очень важно.
что-то другое должно быть? Мгм. Инструмент. Мгм. М-да. Да-да-да. Да, по условиям обязательно. Ну да. Я слышал, что вот в Америке это важно: твой кредит, кредитный рейтинг, и там все люди с этим живут. И для меня, конечно, это как-то странно. Мне вот те, кто там, а, там живёт, говорят, типа: "Ты обязательно иди в банк, открывай кредитку и начинай делать историю". Бери кредит там хоть на, не знаю, на на хот-дог, <chuckles> условно, и начинай создавать эту историю. Положим.
Очень важно. Мгм. М-да. Мгм. <chuckles> Кстати, есть такое. Мгм. У меня, а, как бы знакомые тоже там живут. И я, в принципе, тоже там бывал, да. То есть, э, поэтому вот мне знакомо, когда людям это абсолютно нормально, да. То есть, наоборот, есть выгода в том, что ты берешь, да, то есть, кредит. Вот.
Мгм. Мгм. А, нормально. Мгм. Да-да-да.
Поэтому это интересно, конечно, что это удобно на самом деле.
М, то есть это Ну, удобно, и это, ну, для вот там американцев, например, я так понимаю, это чуть ли не часть жизни, потому что, м, без неё никак. Я думаю, ну ладно. Хотя вот лично я вообще не люблю жить с мыслью, что я кому-то должен, и что на чт на мне что-то висит. Знаете, вот нету этой свободы, да, на тебе
Мгм. Мгм. Есть это чувство, мгм.
да, такой ошейник, там, банка либо организации какой-то или ещё что-нибудь. Э и вот
Ну да, да, понимаю, о чём вы. А вы когда-нибудь, бывало такое, что вы там у знакомых, может быть, занимали деньги или что-то такое?
такая вот вещь. Да да да да. Да, конечно, из-за этого частые скандалы, э, ну как и разногласия, да, и я не общался с родственниками там около 5 лет. И тока вот через 5 лет там вдруг вспомнили, сказали: "Вот, мы тебе возвращаем, вот мы у тебя брали". Я говорю: "Спасибо, конечно, можете оставить себе. Мне уже не надо, как бы. Когда мне надо было"
Мгм. Пожалуйста. Мгм. <laughs> М-да, надо было вам под проценты отдавать. <laughs> Они бы точно не написали. <chuckles>
"вы там чем-то занимались". Да. Ну, вы как бы, окей, родственники, там ну, видимо, м, там ситуация у вас. Ладно, я там, знаете, я-то пойду заработаю, окей, на хлеб-то мне будет, а у вас вот прям вот ситуация. Ну ладно. Не, ну в итоге отдали всё равно, конечно, но больше давать родственникам не хотелось.
Мгм. Ну. Хорошо, что отдали. Ну, вот, вот, как раз таки то, что, э, то есть в, мне кажется. С одной стороны, я вижу в этом каких-то, знаете, д два плюса. Вы и от таких людей относительно избавились в своей жизни, да. Ам, приц не знаешь, что хуже ещё могло случиться. Вот. А, и с другой стороны, в принципе, вернули, что тоже очень хорошо. В минусе не остались, наверное. Хотя, думаю Мгм.
Да. <laughs> М-да, да, получается так, да. По получается так, да. Получается. А вы давали родственникам в долг или у вас обычно кредиты берут
А, знаете, близким друзьям давал, а, ну, в долг, это скорее всего, не в кредит. Да то есть, э.
родственники? Мгм. Ага. Ну, в долг, да. Ну, это отчасти и есть как бы так кредит. Хотя кредит, наверно, подразумевает процентами. <chuckles>
Вот, поэтому я шучу всё время, да, то есть когда говорю: "Да, там, вот тебе, а, 100 % <chuckles> годовых", ну, такое, да.
Мгм. Ах! Да-да-да. А, да да да да. Ради шутки, да. Ну да, но с друзьями тоже бывает: да, берут, пропадают. Ну, идите в банк тогда, что же вы все такие странные люди? <chuckles> На доверии, дружишь с человеком много лет, а потом бац и вот такая история неприятная.
М-да. Мгм, э. Это очень, да, а, опасно вообще, знаете, когда вот отношения дружеские, а, переходят вот что-то такое формальное, то есть, э, и всегда есть риск вот потерять, скажем так, этого человека для себя. Поэтому, мгм.
М, да-да. Да, и человека там, и деньги. Там, конечно, зависит от суммы, но, мгм, всё равно как-то, э, важно там что. Мне бы хотелось, чтобы меня там, знаете, окружали, м, надёжные люди, там друзья, да, на которых можно положиться. И это, конечно, иногда важнее, чем деньги там, поэтому да, разочарование в людях опять наступает и как-то меньше доверия, поэтому.
М-да. Понимаю вас, абсолютно. Мгм.
Наверно, проще пойти в банк действительно там тому человеку или даже самому <chuckles> взять этот кредит.
Казалось бы, м-да, это очень грустно, но и что вот при этом поделаешь, говорится, м.
Да. Ну да, получается так. Ну хэ главное, что, наверно, наверно, они должны остаться, эти кредиты, и вообще возможность кредитования там для людей, особенно это ипотеки. Потому что мы видим, что бывает, жизнь дорожает, бывает, что там даже по кредиту дешевле плачить платить, чем за аренду, которая почти бывает чуть ли не в 2 раза дороже, если бы ты выплачивал этот кредит. То есть такие вот бывают истории.
Мгм. Ага. Да. Бывает, да ну, как говорится, что поделаешь. <chuckles>
Ну да, ну что ж, я надеюсь, что нам не придётся, там, там брать какие-то срочные кредиты, да, и мы будем просто как-то откладывать, да, и рассчитывать свои бюджеты. Надо делать это грамотно.
Не говорите, главное самим. <chuckles> Да, то есть, э, истории интересные. Мгм. Абсолютно. Согласен с вами. Да.
Ну, главное, конечно, да, делать это грамотно. Вот. Да, спасибо большое за разговор. Да.
Спасибо. Вам большое спасибо. Да, всё-таки будем осторожны. <chuckles> Да.
Было поучительно. <chuckles> Да, будем осторожны. Спасибо большое, до свидания.
До свидания.